Ah. Es gibt doch so viele, so viele, ne? Ja, genau, genau. Und ich meine, eins baut auf das nächste, baut auf das nächste, ne? Es kommt drauf an, wie die Leute zu der Zeit dachten, was sie verstanden, äh, oder verstanden haben und und wie sich das so alles entwickelt hat. Denn manche Leute sch sagen: „Schau dir das an heutzutage, n nichts ergibt Sinn.“ Das ist nicht richtig, denn wenn du auf die Geschichte hin zurück d genau. Genau, genau. Und das ist eben Geschichte, ne? Und dementsprechend, äh, sagen viele Leute, wenn du die Geschichte anschaust, und Leute machen dens denselben Kram wieder und wieder und wieder. Ähm, auf der einen Seite ist da vielleicht 'n bisschen was dabei, ne? Auf der anderen Seite muss man sich wundern, denn Leute damals dachten, wie gesagt, dachten dif äh, äh, anders, mit brauchst nicht mal so weit zurückzugehen. Ich meine, schau dir's an, ist 2025, ja? Guck dir an, in den 90ern, wie haben Leute da gedacht? Das es war doch total anders von heute, ja?
Ja, die gesamte Geschichte gibt es. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja. Mhm. Ne, alles ergibt Sinn. Man muss nur wissen, wo es herkommt. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Oder eigentlich selbst vor den 2020ern wir haben ja eine, äh, gefühlt komplett andere Gesellschaft gehabt, äh, bevor die Pandemie ausgebrochen ist.
Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja, richtig, richtig. Und das war grad vor 'n paar Jahren, ne? Und was so geändert dementsprechend? Das gibt alles Sinn. Was meinst du denn?
Ja, ja. Mhm. Ja, ähm, ja, ich denke, es gibt's doch schon so ein paar Schlüsselereignisse, äh
Mhm. Ja. Ja.
äh, beispielsweise 'n 'n weniger ein Ereignis und mehr ein ein Zeitabschnitt. So das 18. Jahrhundert, in dem so Gedanken von Nationalität und Nationalstaaten aufgekommen sind. Ich denke, langfristig betrachtet war das 'ne reichlich schlechte Idee, äh <snorts>
Hm. Ja. Mhm. Ja. Ja. Aha. Aha. Mhm. Ah. <laughs> Okay, ja, erzähl mir.
weil ich ich denke ja, wenn man wenn man heutzutage so die Nationalstaaten anschaut, wird d die Idee vom Nationalismus oder von der Nationalität nur benutzt, um eben andere auszugrenzen. Das sieht man ja in den USA besonders grade
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm, hm. Mhm. Mhm. Ja.
aber auch in Deutschland.
Ähm, j j 'n bisschen, ein bisschen, 'n bisschen. Was mei was meinst du mit den USA besonders? Erkläre mir das.
Ja. Nun, äh, d die, äh, Trump-Regierung möchte ja derzeit, äh, America First und, äh
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ja, sicher, ne?
und in da in infolgedessen werden eben auch, äh, jetzt verschärft alles, was ein Ausländer sein könnte, deportiert.
Okay. Mhm. Hm. Mhm. Ja. Mhm.